Đúng rồi! Ơ, kiểu, a, h hông phải thất bại quá, mà chắc chắn sẽ có những thất bại mà chắc chắn sẽ có những thất bại mà tới mức thảm hại luôn á.
Vâng. Đúng, cái đấy cái đấy. Thất bại mà không làm lại được luôn ấy. Có.
Đúng rồi, đúng rồi. Mà nhưng mà rồi á thì c lúc đó mình sẽ phải hỏi lại mình rằng á là mình, à, làm những cái này để làm cái gì? Tại sao mình nhận được những thất bại này?
Ờ, đâu đâu biết đâu. <laughs> Rồi rồi bắt đầu tự hỏi bản thân, ưm, luôn, nghi ngờ bản thân. Cũng đúng.
Đúng rồi! Bắt đầu tự hỏi bản thân, hông phải, hông tới mức nghi ngờ mà đ mà tính ra thì cũng nên nghi ngờ thật á, là tại vì mình mình sai ở chỗ nào? Mình cần cải thiện ở đâu?
<laughs> Ừm, ờ.
Từ những cái nghi ngờ này á, mình mới, a, có thể, a, a, wow, nói sao nhỉ?
Ờ, ưm.
Ờ, mình mới có thể, ơ, t phát triển được, mới có thể, a, bước tiếp được, mới, a, mới có thể, kiểu, a, tiến lên được á, chứ hông thì, à, à, mình vẫn vẫn, ơ, kiểu, ngay tại đó thôi à, đâu có thay đổi thêm miếng nào đâu.
À, vâng. À, vâng, vâng, ừm, nên, ơ, thực sự ấy, nói chung là mình cũng nên coi trọng cái quá trình hơn là kết quả ấy, kiểu vậy. Cái quá trình, cái sự cái quá trình học tập ấy, cải thiện ấy, thì nó, ưm, thì cũng nên được đánh giá hơn là chỉ vào nhìn vào cái kết quả cuối cùng, thực sự luôn. Cái kết quả á nó tệ nhưng mà người, ờ, ta cũng cố gắng lắm rồi, thì, ờ, thôi cũng nên thông cảm, kiểu vậy. Ừm, đấy, ừm, cũng chắc cũng nên suy nghĩ vậy, chứ cũng đừng nên làm khó người ta quá. <laughs>
Ừm hứm, ừm hứm. Ừm hứm. <chuckles> À. Tại vì OK, thì cũng đúng, có khi là, ờ, một số người họ cố gắng hết sức rồi thì, à, lúc này thì, à, nếu mà họ vẫn chưa đưa ra kết quả, thì mình nên, ơ, cho họ thêm thời gian, hoặc là có họ cho họ một cái sự, ờ, hướng dẫn nào đó chẳng hạn.
Vâng. Ừm, vâng, vâng. Ờ, ờ, vâng, nên, ơ, đấy, nói chung thì cũng cảm ơn bạn rất là nhiều, ờ, thì, ờ, ưm, cái chủ đề này, ờ, cũng nhờ bạn mà cũng làm cho mình cũng, ờ, học được thêm một, ờ, <chuckles> vài khía cạnh của thất bại ấy. Ờ,
<clears throat> Ừm. OK, OK. OK, cảm ơn bạn rất nhiều những chia sẻ của bạn nha. Ờ, chúc bạn một buổi tối vui vẻ ha.
À, vâng, thì, à, mình cảm ơn bạn nhiều. Bye bye bạn nha.

Ôi, ôi, <chuckles> hay thiệt! Ừm, kiểu như, theo mình ấy thì mình nghĩ để giữ được cái tinh thần lạc quan ấy, thì, ờ, ừm, chắc cũng mình cũng phải nên, ơ, chấp, kiểu như, chấp nhận, chấp nhận cảm xúc, kiểu như mình phải cho phép cảm thân bản thân của mình phải buồn, thất vọng. Chứ đừng có, ừm, nén lại trong lòng, kiểu vậy, đừng có ráng chịu đựng, kiểu như là phải chấp phải qua trải một cái cảm xúc tiêu cực, để, kiểu như mới, ơ, tự vượt qua được chúng ấy, rồi, ờ
<clears throat> Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm, ừm. Ừm. Ơ, thực ra thì mình hông nghĩ hông cần tới mức phải là vượt, ờ, vượt qua hay là trải nghiệm cái cảm giác tiêu cực đâu. Mà nó là cái cái cái sự ham thích thú của mình trong cái vấn đề đó. Nếu như mình có giữ được sự thích thú đó thì cho dù có bao nhiêu tiêu cực đi chăng nữa mình cũng hông có cảm thấy, bởi vì mình đang lo giải quyết vấn đề chứ hông có phải là lo bận, à, cảm lo bận, à, à, à, có cảm xúc về nó.
Thì, à Đúng. Vâng. Ừm, cũng cũng cũng đúng. E thực sự thì cũng như bạn nói thì, ờ, ừm, cũng có thể coi cái thất bại như là một cái bài học thôi, kiểu vậy, ờ, cũng không phải là s kết kết thúc ấy, kiểu vậy. Và như như cái câu "thất bại là mẹ thành công" ấy, kiểu như mình học sau thất bại thì mình sẽ học được gì từ lần nào lần này. Rồi mình sẽ làm, ừm, khác đi thế này ờ, nào như lần tới, kiểu vậy. Ừm, đừng có ờ, rồi, mình như mình mình nghĩ cũng phải nên à, vâng, mình nghĩ cũng nên đặt một cái mục tiêu nhỏ khả thi nữa. Bạn nghĩ vậy hông?
Ừm, đúng rồi, kiểu vậy á. Và rồi thất bại thì chắc chắn sẽ có nhiều. Thất ừm hứm. Ừm. T đúng rồi, nếu đối với nếu nếu như mình á, mình nên nhìn nhận lại được cái khả năng của mình, là xem mình, à, có thể làm được tới đâu. Để rồi mà mình, à, <clears throat> nêu nhận xét, đánh giá và nên đặt ra cái mục tiêu của mình như thế nào. Nếu như thật sự mình giỏi, giống như ông Isaac Newton vậy á, thì ổng tự ngồi trong ngồi trong phòng mấy ngày để mà giải quyết cái cái câu hỏi, a, được đặt ra.
Ừm. À. À, vâng. Wow! À.

<chuckles>
Thì đấy, nhưng mà nói thiệt, ch ch nói chung nó cũng là một hành trình, ờ, thực sự thì, ờ, thất bại, ờ, là mẹ thành công ấy, ờ, có người thì, kiểu, kiểu, như là mới bắt đầu vô, kiểu như, vạn sự khởi đầu nan mà gian nan bắt đầu nản ấy, kiểu vậy. Đấy, nên không một chuẩn người nào có tư tưởng đấy thì, ờ, hơi bị, ờ, khó trưởng thành được, kiểu vậy, nên đấy, anh có nghĩ như em hông?
Nhưng mà ừm hứm. Ừm hứm. <laughs> <sniffs> OK. OK. Hiểu. Hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, đúng là có có một số cái, á, cái ví dụ như trong công việc hay hay là cho trong cái mấy cái sở thích đi ha, thì mình làm thì chắc chắn sẽ có những thất bại bởi vì mình không biết, mình đâu có kiến thức là mình vẫn đang học hỏi á, nên là sẽ có cái cái, kiểu gì, cũng sẽ có thất bại thôi. Nhưng mà, từ thất bại đó mà mình học mình học được cái, a, một học được cái cách để mà để mà làm nó để mà có thể, a, wow, làm những, a, làm những hoạt động đó nên là thất bại là đều cần phải có trong, ơ, trong làm việc và cả trong việc cái cái, a, sở thích, ví dụ như chơi mô hình hay là chơi đàn hay là tập thể thao, thể dục, thể thao, chơi bóng chơi bóng đá đi.
Ừm. À. À, vâng. À, vâng. À. À. Ừm. Ồ. À, vâng. À. À, vâng, vâng, uầy, đúng, ý mình cũng đồng ý với bạn thiệt, ừm, à, rồi mình nghĩ là cũng, kiểu như, phải thất bại thì mình cũng có thể, kiểu như, ờ à, đúng rồi, kiểu như, thất bại ấy, thì mình có thể nhìn được, c mình có thể có cơ hội nhìn được cái s điểm mạnh, điểm yếu của bản thân ấy, minh mình biết được là mình yếu điểm chỗ nào, rồi có thể điều chỉnh, ờ, cái mục tiêu của mình, rồi cho hành động phù hợp hơn, kiểu đấy, ơ, đúng hông? Hay là mình cẩn nghe nó cũng à, à, bạn cứ nói đi.
Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ngoài ra ừm hứm, ngoài ra thì cái việc mà thất bại, ờ, còn, à, có thể giúp cho mình, à, kiểu, hiểu được cái thứ mà mình đang làm rõ hơn, hông phải chỉ có, kiểu, là mình học hỏi được không? Mà mình có thể biết được, mình có thể hiểu rõ hơn về cái thứ mà mình đang làm, hiểu rõ hơn về cái công việc mà mình đang làm nữa.
À. À, vâng.